Ah, OK, d'acc tu as galéré, tu veux dire, heu, parce que tu arrivais pas à communiquer, parce que tu n'arrivais pas à sortir ton anglais scolaire, heu, <chuckles> heu, qui t'a fait défaut à ce moment-là, heu, du coup, heu?
Ouais. Ouais. Mais, en fait, je pense que je pense que l'anglais scolaire, en fait, heu, s il y a pas de, hem, il y a pas de pratique de la langue en en tant que en tant que telle, heu, parce que le cerveau, il faut qu'il qu'il qu'il s'adapte à des situations de conversation, heu et et, bah, les interactions sont compliquées, heu, de parce qu'en plus, heu, je suis parti tout seul, heu, c'était mon voyage après, heu, après mes études et hem et en fait, heu, le la arrivé seul, heu, beh tu as besoin de, heu, de te faire un petit, heu, des contacts des contacts sociaux, quoi, rencontrer des gens.
Oui. Oui. Ouais. Bien sûr. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, j'imagine mais, heu, tu avais 20 ans, tu as dit, là, à ce moment-là?
J'en avais, heu, vingt ouais, j'avais la vingtaine, 23, 23, ouais, à peu près.
OK. OK, donc, tu as décidé de partir en Australie et du coup, tu t'es pas fait un petit listing de de mots, heu, pratiques, à dire en anglais, heu, pour justement, heu, éviter de galérer, heu, tu vois? Bonjour, merci, heu, est-ce que vous pouvez me, heu, me dire où se trouve l'hôtel untel, tu vois?
Oui. Ouais. Si. Oui! Non, mais ça, je le connais. Oui, oui, ça, bien sûr. Bien sûr, ça p ça tu peux tu peux t'en sortir pour, heu, pour chercher un hôtel, heu, commander quelqu de la nourriture, même même commander de la nourriture, c'est difficile parce que, <tsk> finalement, les les petits, heu, il y a des petits mots, des petites expressions qui sont, heu, u u é bien utilisées, heu, couramment, heu, dans dans dans dans les pays anglo-saxons, qu'on n'apprend pas à l'école.
Mmh mh. Oui. Oui. Ouais, du style, par exemple, heu?
Heu, heu, c'est, heu, cheers. Cheers. Cheers.
Keers? Ah, keers, quand tu bois un verre, c'est ça, quand tu trinques avec quelqu'un?
Cheers, cheers. Ouais! Ouais, mais alors ils le, ils les ils l'utilisent, ce mot, aussi pour dire merci, heu, aussi, heu ouais, ils l'utilisent à toutes les sauces. Ouais, ouais, ils l'utilisent à toutes les sauces, vraiment
Ah, cheers! Ah OK, ils disent aussi merci. Ah oui, donc c'est tu as dû être un petit peu perturbé, là. <chuckles> Eh oui!
et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il me disait» ou alors on m'appelait m'appelait darling.
Ah! <chuckles>
Les vendeurs qui m'appellent Darling, j'ai dit: «Mais il m'appelle chéri? Il est en train de m'appeler chéri? Mais»
Non! <laughs> OK, bah oui, j'imagine que ça a dû te faire drôle, dis donc. Tou en tout cas, c'est rigolo. <chuckles>
<laughs> Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que?» je suis pas habitué quoi, non mais, m merci! <laughs> Ouais, ouais et et

Comment gères-tu la barrière de la langue quand, heu, quand tu es perdu, heu, dans un pays, dis-moi?
Alors, j'ai, heu, je suis parti en Australie quand, heu, j'avais, heu quand j'avais 20 ans.
Oui.
Et à cette époque là, je parlais pas anglais, heu, donc ce fut, heu, relativement, heu, relativement difficile même si à l'école j'avais quand même un un bon niveau, heu, tu vois, heu, je me je me débrouillais, je je crois que j'avais des du du du, heu, du 14 de moyenne, quoi, tout au long de ma ma scolarité, heu, donc c'était q quelque chose de, bah, acceptable, quoi. <chuckles> J'a j'avais confiance en moi et quand je suis arrivé ouais, ouais et quand je suis arrivé en en Australie, heu, ben, en fait, je comprenais absolument rien du tout, quoi, <chuckles> mais vraiment rien du tout.
D'accord. Ouais. OK. Mmh mh. Oui, j'imagine. Ah waouh, peut-être en effet, heu, à cause de peut-être qu'ils ont, heu, aussi un accent, heu, les Australiens, hein?
Ouais mais heu, ouais, mais en fait, je pense qu'on est plus en France, heu, exposé à du contenu qui vient, heu, des États-Unis, ce qui fait que, heu, ouais, tout ce qui tout ce qui est pas américain, heu, australien ou ou britannique, c'est c'est c'est compliqué de de de le comprendre au départ, et quand tu vas en Australie, il y a il y a beaucoup de Britanniques et des Australiens
Oui? Oui, j'imagine. Ah, ouais, surtout oui? Mmh mh.
des Irlandais, heu, voilà, tu es tu es j'ai en fait, j'ai, heu, en auberge de jeunesse ça a été compliqué, quoi, au début.

Mmh. OK.
Heu, donc ce qui fait que au bout d'un moment, heu, après on est on est en auberge de jeunesse, donc il y a il y a d'autres Français.
Ah bah ça c'est bien. Tu t'es tu t'es tu t'es un petit peu senti en sécurité, du coup?
Ouais. Oui, oui, oui, oui, oui, je communique je suis pas seul, ouais.
OK puis ouais, puis plus, tu as pu t'exprimer, hein. Parce que j'imagine que c'est pas évident de de pas pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Heu, tu vois, tu as envie de parler l'anglais, tout le monde parle anglais, tu toi tu assures pas trop en anglais, tu aimerais bien parler un petit peu en français et puis du coup tu trouves des Français waouh waouh, ouais, j'imagine que tu es vachement heureux à ce moment-là. Mmh.
Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Oui tu fais une discussion philosophique sur Aristote et heu parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est c'est une tu vois, c'est une blague, mais, en fait, ça traduit quand même d'un état où tu peux pas en fait faire preuve de de de montrer ton un petit peu d'intelligence. Ce qu'en fait tu restes à un stade basique, donc tu dis: «Il doit il doit vraiment me prendre pour un imbécile, <chuckles> parce que j'arrive pas à m'exprimer correctement» et en fait et
<laughs> <coughs> OK. <laughs> Oui. Oui, j'imagine. Mmh. Ouais. Ouais. Là là tu parles là là tu arrives pas à t'exprimer, heu, quand tu parles en anglais, c'est ça?
Au départ, ouais, ouais, en Australie.
Ah ouais, c'est parce que tu manques de vocabulaire peut-être. Ouais, voilà.
Tout à fait, tout à fait. Donc ce qui ce qui fait que mais même de de de syntaxe. Heu, enfin, tu tu manques de tout quoi. Ce qui fait que
Ouais. Ouais puis tu as tu as pas les bonnes expressions non plus, heu, qu'ils utilisent, en effet.
Oui. Ouais, ce qui fait que c'est assez rageant de de de passer pour le le si c'est un peu, heu, heu, passer pour quelqu'un qui qui qui qui, voilà, qui a des problèmes à s'exprimer quoi. En fait c'est un peu c'est rageant.
<chuckles> Ouais, d'accord et donc tu tu tu paniques à ce moment-là ou tu te dis maintenant, heu: «J'ai l'air d'un idiot, heu, comment ça se fait? Comment je vais me sortir de là?» Est-ce que tu paniques à ce moment-là?
Mais mais, heu, non je panique pas, parce que, bah il faut laisser couler et puis heureusement il y a il y a d'autres Français et et on est pas les seuls parce qu'en fait le PVT, il est ouvert aussi à d'autres nationalités et heu bon, en général on est toujours sur le même on rencontre toujours le même les mêmes nationalités, c'est-à-dire, tu as des tu as des notamment des Asiatiques, des des des Su Sud-Coéens Coréens, beaucoup et et les Sud-Coréens sont sont pas bons en anglais du tout. Ils sont pires que les les Français. Ouais, ouais, bon pas tous, hein, mais, heu, en général, heu, c'est compliqué pour eux, de de di parler en anglais.
Oui. D'accord. Ah oui. Ah oui. Ah. Ah mince. Ah ouais, OK, ouais. Et ouais, du coup alors comment tu fais pour co communiquer avec eux, heu, tu fais les les les les les les s les comment on appelle ça? Le le les signes, tu sais, le langue des signes?
Mais c'est plus simple, en fait, c'est plus simple. Ouais.